Oke. Sebenarnya tuh ya Kak, kan dulu tuh awalnya tuh lebih ke ya udah, anak SD iseng aja sambil makan gitu kan. <chuckles> Pulang sekolah, makan, nonton drama aja gitu di, eee, salah satu channel TV di Indonesia. Di stasiun TV di Indonesia waktu itu ada kan nayangin drama Korea, wah kok seru nih, gitu. Terus, eee, ya udah cuman kayak tiba-tiba seneng sama soundtrack-nya aja, OST-OST-nya lagu-lagunya di situ, dulu tuh malahan nggak yang, kan kalau orang-orang kan waktu itu ini ya sempet kayak ada Korean wave atau dra apa ya, kayak gelombang ke-Korea-an yang yang dahsyat gitu kan, waktu itu. Eee, semua, ya K-Pop, drama, itu pada masuk tuh di era-era ya 2011, 2012 waktu itu. Nah, kalau aku beneran cuman nggak sengaja aja nonton, terus tiba-tiba lagunya kok bagus-bagus. Nah terus waktu aku, eee, kayak telisik lebih dalam lagi gitu kan, padahal itu masih SD Kak, cuman aku kayak kayak penasaran aja gitu kan. <chuckles> Iya kepo banget tuh, kepo banget. Terus akhirnya, wah emang bagus nih musik-musiknya, seru, gimana ya, eee, easy listening gitu, Kak. Didengerin setiap saat tuh enak aja, gitu waktu itu. Terus, ya udah mulai dari situ suka. Jadi kalau ditanya suka karena apa, lebih ke, eee, memang lagunya enak aja gitu waktu itu ya, awalnya emang lagunya enak, tapi bener, tapi makin ke sini makin ke sini, maksudnya makin lama makin lama gitu ya, selain lagunya enak itu juga, eee, apa ya, menyenangkan. Nah, menyenangkan tuh karena gini Kak, karena ini ada ada kaitanya sama pengaruh tadi ya. Jadi, ke secara nggak langsung kan iya, secara nggak langsung dari sisi budaya, mereka jadi masuk Kak ke Indonesia juga kan, baik itu makanan, fashion, terus ber berbagai hal. Nah, karena, eee, kalau dulu itu Kak ada namanya Korean day gitu, apalagi di di kotaku sering banget Korean day itu, jadi kayak, aktivitas tentang ke-Korea-an gitu ya baik itu K-pop atau apa pun itu, ada kadang cosplay bukan cosplay deng, apa sih kayak, Korean dance gitu loh. Korean dance. Terus <clears throat>
Hmm. Oke. Heeh heeh. Oh. Apa tuh? Oh, iya iya. Heeh, hmm hmm hmm. Oke. Heeh heeh. Udah kepo banget ya? Heeh. Hmm hmm hmm. Oh, berarti karena musiknya ya? Hmm. Dalam hal gimana tuh? Iya iya, buat apa Kak? Oh, benar. Hmm. Apa tuh? Oh. Jadi, sejenis kayak ada bazar atau festival gitu yang isinya tentang Korean semua gitu ya Kak?
Ya. Ya, semacam itu. Jadi mungkin gini ya Kak awalnya tuh sebenernya suka lagu aja, tapi makin ke sini makin ke sini banyak, eee, apa ya, banyak didukung oleh ya itu tadi, kayak Korean Day. Jadi, karena banyak dukungan nih secara tidak langsung, dan itu menyenangkan banyak aktivitas dan experience, eee, pengalaman ya dan juga, mmm, apa, hobi yang bisa digali dari aktivitas ke-Korea-an ini. Jadi itu sih Kak, yang bikin makin seru aja gitu di dunia per-K-pop-an, gitu.
Oke. Hmm hmm. Oh, iya ya. Kebayang sih Kak, kebayang. Jadi mungkin awalnya dari cuman sekedar musik, tapi setelah, eee, masuk sedikit sedikit sedikit wah, kok seru, gitu ya, mungkin ya. Tapi, selama ngikutin itu nih Kak, eee, selama 10-an tahun itu ya, ada ya, itu kira-kira pengaruh di hidup Kakak sendiri itu seperti apa Kak yang Kakak rasain, Kak?
Iya, bener banget. Iya.